Ah okay, quindi pre cioè ci fa r riusciresti, okay. Ehm, ma lì tu il telefono, lo porti e non prende linea, oppure non te lo porti proprio?
Sì. Sì. No, no, prende nel senso che loro hanno il Wi-Fi e tutto, però tendono a chiacchierare molto, a stare molto tra di loro, e quindi mi dimentico anche del telefono, quindi è una cosa che mi piace. Sì, sì, sì.
Ah, okay. Ah, bello. Ah, bellis bellissimo. Come mai c'hanno il Wi-Fi? Per gli ospiti, per i figli, per i nipoti? Cioè per per quale motivo, visto che loro non hanno manco il telefono?
Vabbè mia nonna ce l'ha, ehm, lo usa ovviamente poi per parlare con mia madre, i miei zii eccetera. Quindi è semplicemente mio nonno che ha effettivamente non gli serve a niente.
Ah, okay. Ah, ecco vedi. Okay, okay. Sì, sì, vabbè i miei nonni pure, no, Vabbè noi st io sto in un palazzo familiare, i miei nonni stanno al primo piano, loro non hanno né il telefono né Inter cioè io c'ho il Wi-Fi, il telefono, il computer, quel che serve, loro non hanno niente, però comunque
Mh-mh. Sì, sì. Ah, bello. Sì. Mh-mh. Eh, Okay.
cioè, ehm, prin cioè, ehm, c'ho comunque la connessione, sai, i dati mobili, quindi pure se scendo da loro, cioè, so sempre connessa, eh, voglio dire Ehm, a livello quotidiano le dimmi, dimmi.
Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Mh-mh. Sì, sì, è vero. Poi erano no, erano anche molta più attivi secondo me. Cioè noi siamo anche molto più pigri, mhmm, non lo so, cioè tendiamo a invecchiare molto più velocemente forse.
Sì, questo è vero. Sì. Sì, sì, questo è vero, perché magari prima, sai, stavi senza far nulla per ammaz ammazzare il tempo facevi a qualcosina, no, invece adesso ti metti sul telefono, così su su sul letto e perdi tempo così. E un po' ti aliena cioè hai capito, ti ti senti un po' alienato dalla realtà, secondo me. Mh.
Mh-mh. Sì. Sì, esatto. Sì. Sì, sì, sì. Esatto, esatto. Anche perché secondo me più opzioni hai, meno ti viene la voglia di fare qualcosa. Cioè prima quelle erano le cose da fare e le facevano. Ora hai 3.000 opzioni quindi dici: "Okay, vabbè non ne scelgo nessuna a questo punto".
Sì. Sì, questo è vero. Sì. È vero. No, no, è vero, è vero. Ehm, domanda: ehm, la la la parlando di tecnologie di Internet, no, a livello quotidiano tu hai detto lo studio come fa cioè nel senso perché te l'ha migliorato?
Ehm, sì. Sì.
T ti ha aiutato, diciamo, okay.
Eh, perché io studio da sola, quindi non vado a lezione e quindi ormai l'intelligenza artificiale, Google mi permettono, anche banalmente il sito dell'università, in cui c'è le slide mi permette di studiare da sola, se no non sarebbe impossibile, lo ammetto. Cioè sì, dai.
Sì. Sì. Sì. Okay Vabbè, diciamo che pure il fatto comunque, sai, invii la foto all'intelligenza artificiale, "Senti mi spieghi un po' sto capitolo con parole un po' più semplici." Eh, è vero, è vero, questo è molto utile.
Esatto, esatto, esatto. Sì, sì, sì, sì, sì. Ma anche banalmente magari il voto, che ormai esce sul sul sito, non devo andare fino a lì per farmi, uhm, verbalizzare il voto eccetera, anche perché è 1 ora e 40, quindi sicuramente mi semplifica la vita.
Sì. Sì. Però sì. Eh Sì. Sì, sì, sì, sì, è vero. Diciamo che questo sì, ma anche il fatto, no, prima magari dovevi per forza uhm, pure persone magari tu non segui, però magari studenti che seguono e che devono andare lì in sede e tutto, magari devono portarsi 'sti libro cioè prima dovevano portars zaino, con 'sti libroni, invece adesso magari è tutto e-book, tablet e via, cioè hai capito?
Sì. Sì. Mh-mh. No, sì, sì, sì, sì, no è vero. È vero, sì, sì, sì. Sì.

Mhmm, non lo so. Sinceramente non saprei. Tu, invece? Magari mi dai qualche spunto.
Ehm, io allora, io sò affascinata dall'universo, no, cioè, eh immagina che noi non abbiamo cioè, la Via Lattea figurati la Via Lattea che sarebbe la sai, la la galassia dove siamo noi e non c'abbiamo i mezzi, tra de la tecnologia per poterla esplorare, no, vorrei che che io secondo me, non sarò viva, purtroppo, però dico se vorrei che un giorno inventassero cioè, la tecnologia umana arrivasse talmente in alto, da poter esplorare la Via Lattea, inizial iniziare da quella e poi anche varie galassie dell' universo. Wow.
Eh, beh, è vero. È vero, sì. Sì, sì, sì, sì, sì. È vero. Sì, sì, sì. <chuckles> Sì. Sì. Sì. Sì, sì, sì, è vero. Effettivamente hai ragione, cioè è una delle, non lo so, scoperte comunque, magari quelle spaziali, più affascinante che ci siano. Ehm, è veramente interessante. Purtroppo, solo poche persone hanno la possibilità di effettivamente vederli con i loro occhi.
Wow. Mamma mia. Mamma mia, assurdo. Sì. Sì, però, capito, anche se sì, ma anche se tu esplori, comunque è sempre quella parte parte già conosciuta, sai sai, Marte, tutte 'ste cose qua, oppure la luna, okay, però io dico proprio esplorare la Via Lattea, cioè che comunque è capito, cioè, andare oltre questo.
Mh-mh. Okay, sì, sì, sì. Sì. Sì, sì, sì. Mh-mh. Sì, sì, sì, vero. Ehm, secondo me un giorno ci arriveremo, perché siamo molto veloci.
Sarebbe fanta Sì, però secondo te sarà imminе cioè, secondo me, per quanto la il, sai, uhm, tu la l' avanzamento, sai, del del progresso è così veloce, quello secondo me ci vuole ancora tem cioè, ancora migliaia di anni, è troppo oltre.
Sì. Sì, mh-mh. Sì, è vero. E infatti, forse un'altra invenzione tecnologica s forse sarebbe o sarebbe a livello medico. Ehm, che faccia ehm, che si facciano magari un po' più sco o ehm, più scoperte o invenzioni di macchinari, che effettivamente possano migliorare o curare situazioni mediche, malattie. Sarebbe veramente bello. Sì, sì, vero. È vero.
Tu che pensi? Okay. Sì. Mh-mh. Sì, sì, sì. Sì. Vabbè, guarda che siamo facendo pas passi da gigante, eh, cioè wow. N ehm, l'AIDS adesso non è più una malattia mortale, cioè c'è la cura. Sentito?
Eh, sì, vero, che non è scontato. Poi avevano trovato anche la cura per, ehm, il timo ehm, il, ehm, tumore al seno, se non sbaglio. Sì, sì, sì.
Wow. Vero? Mhmm, wow. Guarda, io vidi tipo, ehm, u e guarda che s che a cosa siamo arrivati. Ehm, ci fu quella quell'operazione fatta a distanza, tipo Cina, America, non mi ricordo. Wow, wow, cioè capito? Quindi, secondo me a livello medico quello che dici tu si può avverare anche non dico imminente, domani, ma anche decenni, capito, cioè si si si arriva. Ma quello che ho detto io
Quindi Sì, mh. Ah! Okay, sì. <chuckles> È vero. Sì no, è vero. Sì, sì, sì. Infatti, meno male che si investe almeno in quest'ambito. Sì, sì.
sì, e dai! Quello che ho detto io ci vuole ancora <chuckles> tempo, purtroppo. Guarda, grazie per la conversazione.
Ti saluto. Ciao, buona giornata.
Ciao, buona giornata a te.